これ、言っちゃったみたいな感じですか？ああ、すごい。いや、すごい、うん。
いえいえ、でね、どうしようと思いながらですね。うん、あの、すんなそんなそんな感じ、だから、うん、っていう感じでまあね。
うん。 あ、うそこからお付き合いがこう何となく、あ、やっぱり始まるわけですかね、なんか。
うん、もじゅなんす。で、まあ1回ね、あの、市内で会って。その後、結局、まあ帰るじゃないですか、私東京に。
うん。 うーん。 うん、告白をするわけですか？うん。 そうです、ああ、なるほど、はい。
とそうすると、あの、高額の、あの、遠距離通話が毎週、結構長い時間するようになってしまって、だんだんこうはまってって、うん
うん。 うん。 ああ、なるほど。 ちうなるほど。 当時高いですもんね。今みたいにラインとかないですから
はい、ではいね、でもね、他の方法んよりじゃない、唯一のこう繋がる方法じゃない？うん。
ああ。 うん。 ああ、そうですか。ま、電車で、ま、なかなか行けないとか、そういう距離ではあったんですね。ああ、なるほど、ほんとに遠距離ですね。うーん。
そうですね、新幹線乗ってね、行くあれなので。あ、それ。そうなんすよ。それで、ま、次の年になると彼女高3が終わって、ま、だ東京の大学入ったってなってって、で、まあ、ね、向こうで1回会ったりしたら、まあ、あの、一人暮らし同士なんでね。
うん。 お。 なるほど。うん。 いいですね、はい。 うわうわ、いいですね、はい、いいですね、青春ですね、うん。ええ。
ここは。<laughs> うん。 うん、それで、で、多分、その、去年のっていうか、その、春休み前の聞いた時あたりから、ちょっと自分の心の中とか体の中こになんとなく、こう、ね、好きな女性が欲しできるといいなとか、ドキドキするなみたいな、なんか、そういうのがちょっと芽生えてたみたい。
ええ うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 なるほどね、彼女欲しいなとか、そういう感じですかね？
うん。 そう、あれは誰かを好きになりたいんだとかね。うん。
うんうん、なるほどね。へえ。
で、たまたま、 現れて。で、まあ
うん、わじゃあ告白するんですか？いこ告白っていうのはするんですか？いつか？
いや、もう いや、なんか、気がつけば、なんか、結構仲良しなっていて、うん。
お、自然に、なるほど。おお、これといって告白はせずに、なんとなくなんとなく、こう、何ですかね、うん。
いや、ぜんあの、ね、忘れちゃったんですけど、なんか、そうなってました、はい。
うんうん。